ยัง ยังไม่ อืม ยังไม่ออก แต่ ว่ามันก็แบบว่ามันสะสมเนาะ อา ไหนจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าเอย เพื่อนร่วมงานด้วย บางคนก็แย่ อะไรเงี้ยค่ะ หรือไม่แบบ แบบว่า เออ มันก็เกี่ยวกับเส้นสาย เราอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำงานกับตึกนั้น อะไรอย่างเงี้ย พอถึงเวลาคนเขาออกหรือว่าโยกย้ายตำแหน่ง มันก็ไม่ถึงเราสักที เขาก็เอาลูกน้องเขาก่อน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบเมื่อไร มันรอคิวนาน อะไรเงี้ย เมื่อไรจะถึงคิวเราสักที? อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ ๆ ถึงแม้ว่าแบบว่ามันจะแบบ เออ โอเคแหละ บริษัทมั่นคง อะไรอย่างเงี้ย อ่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันก็แบบ อืม มันก็มีหลาย ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่า เอ๊ย ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไม <chuckles> อะฮะ
อืม ๆ อืม อืม อืม อืม อืม เมื่อไหร่จะ เมื่อไหร่จะเป็นเราสักที ใช่ไหมคะ อืม ๆ ๆ อืม อืม เออ คนเราทำงานมันก็อยากจะเติบโต เจริญเติบโตก้าวหน้าเนาะ ใช่ไหมคะ เออ
ถูกค่ะ แล้วเราก็เลยบอกว่า "เออ เอ๊ะ! ทำไมอะ เรา เรา เราก็อยู่อย่างเงี้ยตั้งนานแล้ว ทำไมเราไม่ก้าวขึ้นสักที?" คือ คือเราแบบไม่ ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่า ทำงานเช้าชาม เช็น เย็นชาม เราก็อยากจะพัฒนาตัวเอง
เออ อืม คุณก็ขยันขันแข็งคนหนึ่ง ใช่ไหมคะ อืม
ใช่ อืม ก็อยากจะเติบโตก้าวหน้าในที่ การงานแหละ อายุก็ไม่น้อยแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วแถมเพื่อนค่ะ ที่ทำงานสายเดียวกันน่ะ คนละบริษัทเนาะ เขาก็เติบโตเป็นผู้จัดการแล้ว เป็นผู้ช่วย ใช่ เป็น จนเป็น ก เกือบจะเป็นผู้ช่วย เขาเรียกว่าอะไรนะ ตอนนั้นเขาเรียก Resident manager เนาะ ที่บอกว่า เอ่อ ที่แบบเป็นเหมือนกับผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมอะค่ะ ก็เกือบจะเป็น Resident เอ่อ ผู้ช่วยของ Resident manager อะค่ะ อือฮึ
อ อืม อืม อืม คือเขาก็แซงคุณไปแล้วใช่ไหมคะ? เออ เออ เป็นผู้จัดการ เออ ๆ ค่ะ อ๋อ ก็คือเทียบ เทียบ เทียบได้ว่าก็คือ Resident manager นี่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนกับ คุม คุมโรงแรม ใหญ่ที่สุดในนั้น แล้วเพื่อนคุณก็เป็นผู้ช่วยของ ของ ของคนนั้น อ๋อ โอเค
อืม ใช่ ๆ ถูก เออ ใช่ ๆ ขึ้นไปถึง ไปถึงแบบเรายังเป็น Supervisor อยู่เลย มันก็เลยมีความกดดันตรงนี้นิดหนึ่งไง นึกออกไหมคะ? เออ นั่นแหละ ใช่ นั่นแหละค่ะ ขอเพื่อน โอ้โฮ ไปไกลขนาดนั้น โอ้โฮ ตำแหน่งใหญ่โตขนาดนั้น
เออ <chuckles> เออ พอจะนึกออกค่ะ มันเลยแลเป็น มันเลยยิ่งเป็นแรงผลักให้คุณแบบ ใช่ไหมคะ อ๋อ อืม ๆ ๆ
ใช่ เออ ถูก มันเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง อะ อยู่ที่ทำงานก็ไม่ก้าวหน้า เส้นสายก็ไม่มี แถมเพื่อนฝูงก็แบบเอารัดเอาเปรียบอะนะ เพื่อนที่สนิทกันก็แซงหน้าไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบ เออ หางานใหม่ดีกว่า อะไรเงี้ย อืม
อืม อืม อืม อืม นั่นก็เลยแบบเหมือน อะ ตัดสินใจหางาน แต่ก็คือคุณเนี่ยยังไม่ลาออกใช่ไหมคะ? ก็คือจนกว่าคุณที่จะได้แบบเหมือนไง ได้งานใหม่ก่อน แล้วค่อยแบบลาออกเนาะ เออ มันก็เป็นการตัดสินใจที่แบบ <tsk> อ อืม จะเรียกว่ามัน มันก็ ย ตั้งอยู่ในความที่ เขาเรียกความเสี่ยงอะ คุณก็ยังแบบเหมือนกับ อะ คุณก็ยังบริหารความเสี่ยงด้วยการที่ ก็คือจะไม่ออกจนกว่าที่จะได้แบบเหมือนกับได้งานใหม่ก่อน อืม ฟังดูคุณก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับรัดกุมคนหนึ่งนะคะ
ใช่ ใช่ อือฮึ ถูกค่ะ อืม อืม ใช่ ๆ อืม